ถูกต้องค่ะ แล้ว อ่า จริงก็รู้จักกับเขาแบบก็นานนะ แต่ก็คือแบบด้วยความที่ว่า เขาเป็นญาติของเพื่อนเรา ก็คือรู้จักผ่านเพื่อนเรา อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ใช่ ก็รู้จักตั้งแต่เขาแบบว่า เอ่อ เริ่ม เริ่มต้นทำธุรกิจ อะไรประมาณนี้ ตั้งแต่เขาไม่มีอะไรเลย ไรเงี้ย เริ่มจากเป็นคนส่งของดิลิเวอรี ส่งของพวกแบบพัสดุ อะไรเงี้ย เป็นคนส่งพัสดุ ใช่ไหมคะ
อืม อ๋อ เออ อ๋อ อือ เออ ดูเป็นแบบ ดูเป็น วัยรุ่นสร้างตัวแบบเหมือนในหนังอันนั้นเลยอะคุณ เรื่องอะไรนะ อา The The Flash เหรอ อะ อะไรนะ ส่ง ส่ง สงครามส่งหอน อะไรแบบนั้นน่ะ ใช่ไหม? <laughs>
ประมาณนั้นเลย เขาสู้ <laughs> Amazon ไม่ใช่ ไม่ใช่ อา ก็ประมาณนั้น แล้วคือเขาก็เริ่มจาก อ่า เป็น ก็คือทำทุกอย่างอะค่ะ ตอนนั้น
เออ เออ สร้างเนื้อสร้างตัวอะคุณ เออ <chuckles> ชื่นชมจริง ๆ อืม
ใช่ อ่า แล้วเขาก็ ใช่ แล้วเขาก็คือ ไม่ ไม่บ่นไม่ อะไรเลยนะ ไม่บ่น ไม่
ส สู้ชีวิตเหรอคะ?
เป็นคนสู้ชีวิต ใช่ คนสู้ชีวิ คนสู้ชีวิตที่เราสังเกตนะ คือเขาจะลงมือทำเลยไม่บ่น ลองทำ แล้วก็ไม่ขอความช่วยเหลือ แต่ถ้าสมมติว่า เจออะไรสะดุด เขาอาจจะขอคำแนะนำก็ได้ แต่เขาจะลองทำก่อน
อืม เออ ไม่บ่นไม่พูด คือ อืม อืม คือ เอ่อ คือจริง ๆ ก็เรียกว่า เป็นคนจริงเนาะ เพราะว่าทำมากกว่าพูด ใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ ใช่ค่ะ แล้วทีนี้ก็ อ่า นอกจากทำเป็น อ่า คนส่งของพัสดุเนาะ ของ Amazon ก็มาทำ เอ่อ เขาเรียกว่าไรอะ อ่า เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อีก อ่า เป็นเอเจนต์ ทำหลายงานมาก เขาก็ไม่เคยบ่นอะไรให้เราฟังนะ นอกจากว่า "อุ๊ย วันนี้ทำงานหนักเหนื่อยจังเลย เหนื่อยจังเลย เหนื่อยจังเลย" แบบมา แต่แบบไม่เคยมาแบบ บอกเลยว่าแบบทำงานอะไร อะไรอย่างเงี้ย เข้าใจฟีลไหมคะ? อืม จริง ๆ เราเพิ่งมา เพิ่งมาเจอ เพิ่งมาเจอความจริงในวิกิพีเดียค่ะ <chuckles>
อืม อืม อืม อืม ๆ ๆ ค่ะ เออ ค่ะ เออ ๆ อา ค่ะ เพิ่งมารู้เหรอ? เออ
อ่า ก็คือแบบว่า ตอนนี้ก็คือ ก็สามารถตั้งบริษัทเป็นแบรนด์ อ่า อาหารที่แบบมีหลายสาขาในอเมริกาได้แล้ว แล้วเรื่องราวของเขา ก็เหมือนแบบถ่ายทอดลงในอินเทอร์เน็ตอะเนาะ ก็เลยแบบว่า พอไปอ่านแล้วมันก็ ก็มีแรงบันดาลใจ แต่อีกใจหนึ่ง ตอนที่อ่านเจอ ก็ทำให้เราร้องไห้เหมือนกันนะ เพราะว่าเขาไม่เคยบอกเราเลย
เออ เออ ค่ะ อืม เออ

ได้ค่ะ ก็คือ อ่า เพื่อนสนิทนะที่แบบว่า ที่แบบ <tsk> ความสัมพันธ์ที่แบบ กับเพื่อนสนิทที่ทำให้แบบเติมเต็มจริง ๆ ก็คือเหมือนแบบ เราเคารพซึ่งกันและกันน่ะ
อืม อืม อ๋อ ก็คือเหมือนกับ เหมือนกับว่าคุณ เอ่อ มี มีการแบ่งขอบเขตกัน หมายถึงว่าเคารพซึ่งกันและกัน แล้วก็มีความจริงใจให้กัน แบบนี้เนาะ อืม ค่ะ
แล้วก็จริงใจ ใช่ ใช่ ใช่ จะไม่มีการแบบว่า แบบใครลุกคนนั้นโดนนินทานะ ไม่เลย มีอะไรเราก็จะคุยกันต่อหน้า
อ๋อ เออ ๆ ก็คือจริงใจ ตรงไปตรงมา แบบนี้เนาะ ใช่ไหมคะ? เออ ค่ะ
ใช่ ถูกต้อง ใช่ค่ะ มีอะไรคุย อา แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันด้วย เหมือนแบบเวลาเจอสิ่งดี ๆ อะไร ก็จะแบบนึกถึงกันค่ะ คือถ้าคนที่ไม่ใช่เพื่อนกันจริงอะ เวลาแบบใครได้ดีกว่ามันก็จะมีความแบบแอบอิจฉา แอบหวังไม่ให้แบบเราได้ดีอะ อา มันมีคนแบบนั้นจริง ๆ นะ
โอ้โฮ เออ ค่ะ เออ เออ เออ เออ อันนี้เห็นด้วยเลยนะคะเนี่ย เออ ว่าแบบเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันจริงใจ เอ่อ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตรงไปตรงมาเนี่ย ก็คือมัน มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยาวนานจริง ๆ เนาะ อืม ค่ะ
เออ แต่เพื่อนเราไม่ใช่แบบนั้น ใช่ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วอย่างเพื่อนรอบตัวเรา อย่างเงี้ย ก็คือรู้จักกันมาแบบ 8 ปี 10 ปีแล้ว โอ้โฮ ผ่านอะไรมาด้วยกัน ใช่ ผ่านอะไรมาด้วยกันมาก เขาบอกว่าถ้าคน เราจะเห็นว่าคนคนไหนเป็นเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนแท้ของเรา ก็ให้ดูตอนที่เราตกต่ำแล้วไม่เหลืออะไรเลย
ค่ะ โอ้โฮ ยาวนานเลยเนาะ ยาวนานมากเลยค่ะ เออ อืม อันนี้ก็จริง คือ คือก็จะเป็นคน คนสุดท้าย หรือคนที่เหลืออยู่ในชีวิตของเรานั่นเอง แบบนั้นใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ
ใช่ ถูกต้อง ใช่ค่ะ เวลาเราส่องแสง เวลาเราได้ดี เวลาเราเปล่งประกายอะ ใคร ๆ ก็มา เหมือนเวลาแบบไฟติดนี้อะค่ะ แมงเม่า แมง แมงเม่า แมลงก็จะมาตอมไฟ ใช่ไหมคะ แต่พอไฟดับ หายหมด
อืม อืม อ๋อ ใช่ค่ะ

อืม พลังงานบวกเนาะ อืม
ตลอดอะค่ะ พลังงานบวก ใช่ เพราะเรารู้สึกว่า ถ้าเราคิดลบ หรือคิดอะไรที่มันไม่ดีอะ มันก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีตามมานะ ถ้าเราแบบว่า เอ่อ อยู่ในพลังงานที่แบบดี ๆ ตลอด แล้วก็คิดบวกตลอด ไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน ก็จะพาคนที่แบบว่า มีเจตนาที่ดีเข้ามาในชีวิต ต่อให้ไม่สนิทก็เถอะ แต่ว่าเข้ามาเราก็พออ่านออกแหละว่าแบบเขาไม่ได้แบบมีเจตนาไม่ดีอะไร แต่ว่าเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่า อ่า เลือกคนนิดหนึ่ง ไม่ได้แบบว่าจะให้ใครมาสนิท เพื่อนเรา อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ใช่ เออ เป็นประมาณนั้น
เออ ค่ะ เออ เออ ค่ะ อืม เข้ามา อืม หือ อืม ๆ อืม ค่ะ แล้วอย่างเหมือนกับ ส อย่างความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อน อย่างเงี้ยค่ะ คุณมีแบบเหมือนกับขอบเขตซึ่งกันและกันไหมคะ? แบบ ม อย่างเรื่องบางเรื่อง เอ่อ เราก็จะไม่ไปยุ่งกับเพื่อน หรือเพื่อนก็จะไม่มายุ่งกับเรา จนกว่าเราจะแบบเหมือนกับเอ่ยปากบอกเพื่อนเอง อะไรแบบเนี้ย มีด้วยไหมคะ?
ค่ะ มีค่ะ อุ๊ย เรื่อง เรื่อง เรื่องเนี้ยคิดว่า หลาย ๆ คนใช้เป็นขอบเขตนะ เรื่องเงิน จะไม่ยุ่ง
อืม อืม คือคุณ
ใช่ ลำบากแค่ไหน คอบัตร คอบาด อ่า เขาเรียกว่าอะไรนะ คอขาดบาดตายแค่ไหน ก็จะไม่ยืมเขา ใช่ มันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ใช่
เออ คอขาดบาดตาย เออ ใช่ เพราะด้วยความที่คุณกลัว คุณกลัวจะเสียเพื่อน เสียความสัมพันธ์เพื่อนไป ใช่ไหม?
ใช่ค่ะ ใช่ ประมาณนั้น มันเป็น มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
อืม อืม ๆ แล้วแบบ อืม มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริง ๆ เนาะ เพราะแบบเหมือนกับ แม้แต่ในครอบครัวที่แบบเหมือนกับเป็นพี่น้อง หรือเป็นความใน ส ความสัมพันธ์ ไรอย่างเงี้ย ยัง ส ยังแบบมีปัญหากันเรื่องนี้จริง ๆ เลยเนาะ แล้วแบบเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน มัน มันห่างกันมากกว่านั้นน่ะ มันก็คงจะหนีไม่พ้นแหละเนาะ ใช่ไหมคะ? อืม ๆ
ค่ะ ถูกต้อง ใช่ อืม ใช่ค่ะ คือเลี่ยงได้ คือ คือเลี่ยงเลย อะไรประมาณนี้ แต่เพื่อนเราก็โอเค เขาก็ เขาก็เป็นเหมือนกัน เขาก็แบบมา มีขอบเขตตรงนี้เหมือนกัน ซึ่งแบบ อะ เราอยู่ใน ในหน้าหนังสือหน้าเดียวกันโอเค <chuckles>
เนาะ อืม อ อืม ค่ะ ได้เลย ค่ะ ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์ให้ฟังกันในวันนี้ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ